जी, तो जैसे कभी-कभार जीवन में कोई ऐसे पल आते हैं, कुछ ऐसे क्षण आते हैं, जहाँ पे हमें कोई मौका नहीं मिल रहा होता। कहीं न कहीं हम अपने आप से कहीं न कहीं हिम्मत हार देते हैं। परंतु कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने थोड़ी-सी भी अगर हिम्मत दिखाई, तो कहीं न कहीं आपको कोई अच्छा मौका मिल गया, कहीं न कहीं एक बड़ा मौका मिल गया? अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें।
हुँ। हाँ जी, देखिए, अ, जैसे कि अगर मैं बोलूँ अ, मेरे अंदर मतलब अ, स्पीच, अ, स मतलब मेरी जो बात करने का तरीका था, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था। मतलब अ, मैं जभी भी बात करती थी, लगता था कि हाँ भई, मतलब अ, एक नर्वननेस नर्वसनेस बहुत अच्छी तरीके से दिख जाता था के सामने मल तो बात करते क बहुत ज़्यादा ही ड एकदम पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा री 0 थे। अ, तो देखिए, मैं अ, जी, तो मैं ग्रेजुएशन के बाद चाहती थी कि मैं आ अच्छी-खासी जॉब करूँ, अच्छी एमएनसी में जाऊँ। अ, लेकिन जब भी जा रही थी कोई भी एमएनसीज़ में, वहाँ कहीं न कहीं मुझे अ, हार मिल रही थी, क्योंकि स्पेशली मेरे स्पीच के उसके ज़रिए। तो लग रहा था कि यार अ, इसे बात करने नहीं आता या फिर बात करते-करते मतलब इतना नर्वसनेस दिख रहा है कि मानो अ, शायद ये अ, हकलापन है। मतलब कहते हैं ना अ, व तो ये थोत ऐसा हुआ था। जी।
जी, जी, जी। ओह! अच्छा, अच्छा। ओह! अच्छा। जी, जी, जी। ओह! अच्छा। ओह! अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। जी, तो जैसे आपने बताया कि कहीं न कहीं एक जो हकलापन था, आपने कहा, तो ये आपको क्या छोटी उम्र में आपको थोड़ा इसके बारे में पता चला? कहीं न कहीं आपके आसपास के लोगों ने बताया? या आपको तभी पता चला कि जब आप इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे थे?
हुँ। हुँ। देखिए, ये हकलापन बाइ बर्थ तो नहीं था। ये एक ना नर्वसनेस ना, एक मैं एक तो मैं हाँ, जी, एक तो मैं इंट्रोवर्ट थी, ज़्यादा लोगों से घुलती-मिलती नहीं थी। अ, तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, क्या मतलब कैसे जज़ करेंगे, ये सब चीज़ों का दिमाग में आकर अ, ये ना कहीं न कहीं मेरी स्पीच में अ, दर्शा रहा था मेरे नर्वसनेस लेवेल्स को। तो मैंने क्या किया मतलब अ, एक तो इन्टर्व्यूज़ में दिखाया जा रहा था, एक मैं हमेशा हिम्मत हार रही थी। अ, तो मैंने क्या किया यूट्यूब और मोट यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोज़ देखें बहुत सारे। अ, जी, कैसे, मतलब कैसे आपको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्पीच को, कैसे नर्वसनेस निकाल कर आप बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर मेरे अंदर थोड़ी-सी तो हौसला आया है। हौसला आया था, उसके बाद लेकिन लास्ट फिर भी हार हो ही रही थी। फिर मैंने कोशिश अ, मतलब अपने आप को कहा कि अगर हिम्मत नहीं खुद से हिम्मत नहीं करुँगी तो कुछ चीज़ें बदलने वाली नहीं है। तो ऐसा कर-कर अ, बहुत बड़ा मौका मिला। जी।
नर्वसपन के कारण। जी, जी, जी। ओह! अच्छा, अच्छा। ओह! हाँ। ये तो है, बिल्कुल। जी, जी, जी। अरे, वाह, वाह! क्या बात है। जी, जी, जी। जी,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 जी। तो जैसे आपने तहा कहा कि आपने जैसे आपने हिम्मत नहीं हारी। कहीं न कहीं आपने मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह देखी यूट्यूब पे या कहीं भी अलग जगह। तो जैसे आपने कहा कि आ कक ब को कोई बड़ा मौका मिला। तो अगर आप बताना चाहें कि किस तरह आपने वो जो छोटी हिम्मत दिखाई, कौन-सा एक बड़ा मौका हासिल करा? अगर आप इस पे थोड़ा कुछ बताना चाहें।
हुँ। हाँ जी, देखिए सबके लिए बड़े-बड़े मौके अलग होते हैं। तो वो जो कंपनी जो थी मैंने अ, जिसमें मुझे इन इंटरव्यू पास करना था, नौकरी चाहिए थी, वो थी टॉप 100 कंपनीज़ में थी। अ, तो कहीं न कहीं अ, उसका वेतन हाँ, मानती हूँ थोड़ा-सा कम था। व्य लेकिन अ, फिर भी अ, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा ही मतलब एक अ, बहुत अच्छी-खासी गोल्डन ऑपर्च्युनिटी थी। अगर सपोज़ मैं इसमें पार कर जाऊँगी अ, तो मुझे लगा अ, तो मेरी लाइफ के दूसरे जो करियर के जो पाथ्स हैं, वो भी ऑटोमेटिकली खुल जाएँगे। जी।
जी, जी, जी। ओह वाह! वाह! क्या बात है। जी, जी, जी। जी। अरे वाह! वाह! क्या बात है। जी, जी, जी। तो जैसे जैसे आपने बताया कि कहीं न कहीं आपने हिम्मत नहीं हारी। तो कभी ऐसा हुआ था कि कहीं न कहीं जैसे आपने कहा कि आप मोटिवेटेड तो रहे परंतु कभी ऐसा समय आया कि कहीं न कहीं आप इस हिम्मत हारने की वजह से कहीं न कहीं डीमोटिवेटेड हुए। अगर आपका कुछ ऐसा अनुभव रहा तो फिर आपने खुद को फिर से उठाने के लिए क्या करा? अगर इस पे आप थोड़ा कुछ बताना चाहें।
तो जी। अ, देख देखिए, डिमोवेट डिमोटिवेट तो हुई थी, बहुत बार हुई थी। मतलब एक आया था कि अ, आप इंग्लिश में ही बात करना होता था ना इंटरव्यूज़ में, तो एक तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के इंग्लिश इतनी सारी इतनी साल आपने पढ़ाई पड़ी है, ग्रेजुएशन किया है। मतलब एक अच्छी-खासी आपको इंग्लिश में बात करना नहीं आ रहा, कितनी शर्मदायक बात है। मतलब खुद को भी मैं अपने आप को भी अ, गिल्ट फ़ील महसूस कराती थी। अ, डिमोटिवेट भी किया था। फिर लास्ट में मैंने अ, सोचा कि अ, खासकर कि अम, म सोशल मीडिया के मतलब सोशल मीडिया नहीं, मोटिवेशनल वीडियोज़ के ज़रिए ही मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि हाँ, अगर अपने आप को ज़्यादा गिल्ट फ़ील करवाऊँगी तो शायद ही कभी कुछ हासिल कर पाऊँगी। इसलिए कोशिश करूँ अ, कोशिश करना है कि खुद को पहले सेल्फ पॉज़िटिव टॉक रखूँ। मतलब अपने आप को बोलूँ कि अ, नहीं, आप कर सकती हो। थोड़ा-सा हिम्मत दिखाओ, थोड़ा-सा औ मतलब थोड़ा-सा दिखाओ। तो हिम्मत दिखाकर मैंने वह चीज़ अ, मतलब अपने ल अन पर इम्प्रूव किया। मतलब अपने आप को मोटिवेट किया दोबारा से कि हाँ, मतलब इसमें काम करूँ और मैंने किया। जी।
जी, जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। जी, जी, जी। ओह वाह! सही बात है। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी, काफ़ी अच्छी तरह आपने बताया। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता था कि जैसे जब आपने ये निर्णय लिया, तो इसमें आपके जो करियर है, साथ के साथ जो रिश्ते हैं या कोई भी ज़िंदगी है, क्या इसमें कुछ बदलाव आया कोई? अगर आपके नौकरी के पॉइंट ऑफ़ व्यू से नहीं, कोई दूसरे पॉइंट ऑफ़ व्यू से भी बोलें अगर कोई, इसमें कोई बदलाव आया, कोई चेंजेज़ देखे आपने, अगर इस पे आप थोड़ा बताना चाहें?
हुँ। अ, हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आया था मतलब अ, ये था कि एक तो देखिए, मतलब एक तो थोड़ा-सा मतलब गर्व महसूस हुआ था मेरे फ़ैम मेंबर्स को कि, चलो, इसने बगैर किसी की अ, मदद के अ, इसने खुद से मतलब हाँ, मतलब मोटिवेट तो थोड़ा उ परिवार वालों ने भी किया था लेकिन अ, अपने खुद से फिर इसने कुछ हासिल तो किया। मतलब अपनी जो एक अ, कमज़ोरी है, उसे दूर कर कर इसने अपनी नौकरी ह प्राप्त की, अपने पैरों पे खड़ी हुई है। तो आज ये, ये इस पर ये चीज़ उसने कायम कर ली है, तो शायद आगे ज मतलब आगे चलकर भी दूसरी चीज़ों पे भी कायम कर सकती है। तो ये चीज़ों पे बदलाव आया, मतलब एक खुशी का अ, मतलब एक फक्र का एक अंदर से कन अम, वो रहा है मतलब खासकर कि पेरेंट्स के अंदर। देखिए, पेरेंट्स ही एक ऐसी अ, चीज़ होती हैं मतलब ऐसे व्यक्तियों होती हैं, जो आपकी छोटी-छोटी चीज़ों पे, छोटे-छोटे कामयाबी पे बहुत खुश हो जाते हैं बहुत जल्दी, शायद 2 दिन बिल्कुल। जी।
अरे वाह! क्या बात है। जी, जी, जी। अरे, वाह, वाह! जी, जी, जी। खुश होते हैं, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि कहीं न कहीं आपने हिम्मत नहीं हारी, आप लगे रहे एक लगन के साथ। तो अगर कोई व्यक्ति अगर वो कहीं न कहीं हिम्मत हार रहे हैं, जिसकी वज़ह से उनको कोई बड़ा मौका नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप उनको कोई सुझाव देना चाहें, कुछ जो बातें हैं, जो बेसिक सी कोई बातें अगर वो अपने ज़ेहन में रखें, अगर आप उनको उस उसके बारे में कुछ थोड़ा बताना चाहें?
हुँ। हुँ। हाँ जी। तो अगर मैं बोलूँ तो अगर ये एक चीज़ मैंने भी अपने आप को कही थी, वही चीज़ कहूँगी अगर मैं उनको भी कहना है तो, वो वो रहेंगी कि अद देखिए अगर अ, अच्छा भी करुँगी, बुरा भी करुँगी, तो दोनो फ दोनों का फल तुम्हें ही मिलने वाला है पहले। अगर उम, जे अगर तुम ना अपने आप को कुछ अच्छा नहीं करुँगी, तो कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है। अगर बुरा करुँगी, तो जो भी उसके दुर अ, मतलब उसके परिणाम जो भी होंगे और अ, जो भी रिजल्ट्स नेगेटिव रिजल्ट्स रहेंगे, मतलब जो भी तुम्हें अ, मतलब गिल्ट फ़ील होंगा कि काश! ये कदम उठाती, तो चीज़ें अलग होती। ये सब चीज़ें तुम्हें ही उठा उठाना तुम्हें ही उठाना पड़ेंगा। कोई अ, ची कोई तुम्हारा उम, आके तुम्हारा सेवियर कोई नहीं रहने वाल नोहीं रहने वाला है बिल। जी, जी तो यही कह कहना चाहूँगी। जी।
जी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये तो है। जी, जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। अलग होती, बिल्कुल। बिहेवियर नहीं रहेगा बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो जैसे आपने सुझाव तो दिया कि वो कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं हिम्मत दिखाने के लिए, परंतु अगर कोई व्यक्ति है जैसे वो कहीं न कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि जैसे जो छोटे-छोटे जैसे आपने कहा कि आपने हिम्मत नहीं हारी, आप हिम्मत दिखाने के लिए आपने खुद को मोटिवेटेड रखा। तो अगर आपने कुछ और भी इसके अलावा कुछ चीज़ें अपनाई थी हिम्मत रखने के लिए या सिर्फ आप मोटिवेशनल स्पीच ही देखते थे सिर्फ।
उम नहीं, नहीं मोटिवेशनल स्पीच नहीं। अ, जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, वो है पॉज़िटिव सेल्फ़ टॉक किया और अ, जैसे कि मैंने इम्प्रूव स्पीच इस तरीके मैंने इम्प्रूव स्पीच ना सिर्फ़ मोटिवेशनल वीडियोज़ से नहीं किया था। अ, मैंने क्या किया था जब इंटरव्यूज़ को जाती थी तो खुद को अपने सामने आईना के सामन मतलब अपने मिरर के सामने खड़े होकर अ, मोबाइल फ़ोन नि अ, मोबाइल फ़ोन निकालती थी और उसमें रिकॉर्डिंग करती थी। मतलब चाहे कुछ भी बोलकर टॉपिक अ, मतलब जो को टॉपिक मुझे अच्छा लगता था, उस पे बात करती थी रिकॉर्ड करके। फिर उसे दोबारा सुनती थी कि हाँ, अभी मैंने बेहतर किया, फिर दोबारा बेहतर करूँगी। तो मैं अपने आप को खुद को सेल्फ़ जज भी करती थी। अ, ये ये, एक चीज़ ये भी चीज़ थी और साथ में पॉज़िटिव सेल्फ़ टॉक ये दो चीज़ें थीं जी।
जी, जी, जी। ओह अच्छा। जी, जी, जी। अरे वाह वाह! जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने कई काफ़ी सही कहा। तो जैसे कहीं न कहीं आपने बताया कि आप किसी कारणवश जैसे श शुरुआती के समय जब आप अपने इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं न कहीं देखिए चलो आपके परिवार वाले तो आपके साथ थे, परंतु कहीं न कहीं आज जो रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, क्या उनका उनका जो दबाव आता था उस आपकी तरफ और अगर दबाव आता तो कहीं न कहीं ऐसा होता था कि जो आप हिम्मत, जो आप जुटाते हैं, जिस जो जुटाई आपने कहीं न कहीं आप उसको वापस से खो रहे हैं? अगर आप इसमें थोड़ा कुछ बताना चाहें।
हुँ। हाँ जी, बिल्कुल वापस तो डेफ़िनिटली खो रही थी अ, कि परिवा मतलब जो रिश्तेदार हुए होते थे, अ, कहते थे कि कुछ लोग होते हैं ना, मतलब रिश्तेदार हर किसी के ख़राब ही होते हैं। मतलब मेरे रिश्तेदार भी कुछ कहते थे कि हाँ, इसने तो रट्टा मारकर पास किया था। उस वज़ह से इसको बोलना नहीं आ रहा है, मतलब रट्टा मारकर पास किया। तो ऐसी-ऐसी बातें होती थीं। अ, तो हाँ, बुरा तो लगता था, लेकिन उस अब जैसे वो चीज़ों को मैंने पार कर लिया। ओ, वो व्यक्तियों के मतलब मुँह बंद हो चुके हैं। मतलब <chuckles> तो ये सब ची तो ये चीज़ें हुई हैं। और और एक है क मतलब लास्ट में जैसे आप, जैसे आप मैच्युअर्ड होते हैं, रहते हैं। आस्ट लास्ट में ये आप ये सब ये जो लोग होते हैं, जो बाहर के रिश्तेदार, चार लोग जो बोलते हैं हम जिन्हें, उनके ओपिनियंस हमें कभी फिर बाद में मायने नहीं रखते। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ैमिली और खुद का नज़रिया मायने और होता है। जी।
जी, जी, जी। हाँ, बिल्कुल। अरे अरे! मुँह बंद हो गए, बिल्कुल। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मायने रखता है बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी सही कहा आपने। तो जैसे आपने बताया कि कहीं न कहीं जैसे आप मोटिवेशनल स्पीच तो देखे थे, देखते थे एक साथ के साथ पर्सनल टॉक भी करते थे, तो कहीं न कहीं यही कुछ चीज़ें हैं, जो आपको मदद करी है कहीं न कहीं आपकी जो नर्वसनेस है उसको कम करने में। ये ये क्या आप इसका इसकी कितनी भूमिका अगर आप इसको अगर 1 में से 10 में अगर कुछ अंक देना चाहें तो?
हुँ। अ, देखिए 7 बोलूँगी। अ, बाकी के 3 देखिए एक तो मेरे को अ, मैं धार्मिक इंसान भी हूँ। तो अगर मैं बोलूँ अपने भगवान को भी क्रेडिट अ, भगवान भगवान को भी क्रेडिट देना चाहती हूँ। अ, क्योंकि मैं मानती हूँ देखिए भगवान भगवान के बा भगवान के इशारे से ना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अ, तो जी, तो मैं अपने भगवान को भी क्रेडिट देना पसंद करूँगी। क्योंकि अगर उन्होंने अंदर मेरे ओ अंदर अ, थोड़ी बहुत क्षमता नहीं डाली होती उस टाइम पे मतलब तो शायद मैं वो छोटी थो छोटी-सी हिम्मत नहीं कर कर जो मेरी इच्छा थी कि मैं टॉप 100 कंपनी के जो लिस्ट में वो कंपनी आ गई है, उसमें काम करने की जो मेरी बहुत बड़ा लक्ष्य था, वो लक्ष्य मैं अ, ग शायद ही कभी मैं पूरा नहीं कर पाती थी। जी।
अरे वाह, वाह! क्या बात है! जी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये तो है। जी, जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, काफ़ी काफ़ी अच्छी तरह आपने बताया कि कैसे जो छोटी-छोटी बातों को रख के अपने ज़हन में एक हिम्मत आपने जैसे जुटाई और कहीं न कहीं देखिए आज उसको आपका उसको उसका आपको फल भी मिला है। तो आपके लिए मैं काफ़ी खुश भी हूँ और बाकी यही कहना चाहूँगा काफ़ी अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आपने काफ़ी अच्छी तरह सभी प्रश्नों के जवाब दिए, तो आपका इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ। हुँ। हुँ। जी, मुझे भी अपनी जो छोटी-सी हिम्मत अ, पता नहीं आपके लिए थी कि नहीं थी कि कहीं न कहीं में म मैं मैं क्या मोटिवेटिंग। तो मैंने अपना जो भी थे सवाल आपके भी बहुत अच्छे थे। अ, तो अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके। तब तक के लिए धन्यवाद जी।
जी बिल्कुल, बिल्कुल।